Uns 18 dias. Não, eu gostaria de cumprir, porque realmente é uma viagem extremamente estressante, eh, com uma criança de 4 anos e longe, enfim, jet slag. Então, o máximo o máximo me ofertado <chuckles> de dias eu gostaria de pegar, mas obviamente, se, po, assim, s-se um dia antes, se for 17 dias e a passagem for muito mais barata, aí, realmente, eu abro mão.
Claro, claro, ter todas as dis. Exatamente. Entendi, então, essa -ess você joga com essa flexibilidade, tá. É. É, assim, porque, realmente, pra ir pro Brasil agora, eh, o que eu te recomendaria, eh, abril, começo de abril já é baixa temporada, né. Eu sei, que, às vezes, a gente tem essa ânsia de querer ir em épocas que se podem celebrar lá, ainda mais época do do do carnaval, né. A gente quer viver isso um pouquinho. Eh, ainda mais você morando muito longe, né, no frio, então mas, abril, na verdade, ele é uma ótima época, porque já abaixa bastante.
Uhum. Uhum.
É.
Ah é. E e e essa-sa, eh, assim, eu me desliguei completamente dessa sazonalidade do Brasil, né, porque eu estou morando alguns anos na Europa. Então, abril seria baixa temporada no no Rio, especificamente, Brasil em geral.
Exatamente. Exatamente. Nossa, é porque d-deu deu pra notar pelo seu sotaque, né, que você é do Rio, e aí, eh, exatamente que são os aeroportos mais baratos, né que acaba sendo São Paulo e Rio de Janeiro, né. Então, assim, eh, mas o bacana é que você tem família lá né, acaba que, eh, seus gastos de hospedagem diminui com isso, né.
<laughs> Ah, então